Ja, auf Reisen und in der Natur gibt es ja wirklich 2 Phänomene, die super beliebt sind: Berge und Küsten. Also, es ist ja wirklich fast nix schöneres, was es da draußen gibt als diese Art von Natur. Was fasziniert dich denn an Bergen oder Küsten mehr? Wie würdest du das beschreiben?
Ja, Berge und Küste natürlich, total cool. Ich liebe Natur im, äh, Allgemeinen. Ich gehe gerne schwimmen, ich gehe gern Snowboarden in den Alpen. Äh, ich gehe gerne in die Natur. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, es ist beides total schön, ja? Ha
Ja, auf jeden Fall, ne? Kann ich verstehen, <chuckles> dass du da, äh, ja beides super findest. Ähm, verbringst du denn generell deine Freizeit lieber in den Bergen oder, ja, lieber dann am Meer? Also, wie ist das da?
<laughs> Ähm, ich glaube, es kommt 'n bisschen aufs Wetter an, natürlich, ne? Ähm, ich wohne tatsächlich ich habe ich habe die coole Situation, ich wohne relativ nah am am Meer und habe aber auch Berge. Ähm, beziehungsweise das ist das ist ganz lustig. Bei mir ist es relativ flach, aber wenn ich 45 Minuten fahr, ist da 'n hoher Berg, in dem man im Winter, ähm, äh, Wintersport machen kann. Und im Sommer kann ich äh, kann ich ins Meer gehen und baden. Das ist total cool.
Ah, okay. Ah, super cool. Also du hast so 'n bisschen beides, ne? Aus beiden Welten kannst du das da so mitnehmen. Das ist ja wirklich cool. Hast denn ja, hast denn auch mal Urlaub gemacht, so fernab davon äh, von dem Ort jetzt, wo du wohnst, an irgendwelchen ja, schönen Küsten oder an irgendwelchen Bergen?
Mhm, genau. Ja, also, tatsächlich, ich bin hier nach Schweden gezogen vor 2 Jahren. Ich wohne hier quasi in 'nem Urlaubsort. Das ist so cool. <giggles> Aber aber ich habe früher auch, ähm, äh, Urlaub gemacht in in den Alpen, äh, Wintersport. Ich war an der Adria am Mittelmeer. Ich war im Portugal, Windsurfen, ähm, äh, nicht Windsurfen, normal surfen, äh, am Atlantischen Ozean. Ähm, da kannst du mich ausfragen.
Ah, okay. Ah, schön. Ja, ne, voll. Dann ist der, ja, Urlaub ja quasi zu Hause schon so bisschen gegeben, ne, auf jeden Fall. Superpraktisch. Was gefällt dir denn genau an Bergen und am Meer? Also, wenn wir zum Beispiel mit dem Berg anfangen. So, was ist es, was dich so fasziniert? Ist das diese Ruhe oder dieses Wandern oder was ist es?
Ja. Ja. Hm, ne, das Wandern ist es nicht. Es ist die die Höhe, ähm, weil du hast einfach die Möglichkeit über den Wolken zu sein, wenn du richtig weit oben bist. Das ist halt einfach 'n Ausblick, den den siehst du nur ganz, ganz selten. Also, ich habe den tatsächlich erst einmal in meinem oder, ja, halt einmal doch einmal in meinem Leben habe ich das erst gesehen, dass ich selber knapp über den Wolken waren. Wenn man jetzt mal vom vom Flugzeug absieht, ne, aber ganz oben da auf den Alpen und dann sind wir mit 'nem Snowboard da es war Sonnenschein, weil wir über den Wolken standen, so, ja. Unter uns war Schatten und wir haben von oben auf diese Wattenwolken hinabgeschaut. Wie cool ist das denn?
Mhm. Ah. Ja, das ist ja voll schön, ne? Äh, hattest du dann d genau dieses Gefühl, also, dieses das richtig am Leben gefühlt hast, diese Lebensenergie einfach und diese Verbindung irgendwie zur Welt?
Ey, das ist genau so, wie du es beschreibst. Das ist pures Leben, diese Verbindung, dieses diese diese Energie, die da fließt, ähm, was man da einfach sieht und fühlt. Ähm, und das Coole ist ja auch, ähm, es ist ja irgendwie ist es ja kalt, ne, und gleichzeitig ist es dann aber auch warm, weil die Sonne einfach trotzdem stark scheint und die Sonne kommt ja auch von oben und von unten durch den Schnee. Ähm, das ist 'n ganz eigenes energetisches Gefühl.
Ja, auf jeden Fall, ne, völlig klar. Findest du auch, dass, ja, Berge schon so 'ne gewisse Wirkung auch auf Menschen haben können, nicht nur im Sinne von dieser, ja, großen Lebensenergie, sondern, ja dass Menschen generell einfach ruhiger werden oder irgendwie mehr Respekt haben vor der Natur oder so was?
Ja, ich kenne das, meine Schwester ist, ähm, von Frankfurt nach München gezogen, äh, und wohnt da sehr sehr nah eben an den Alpen und geht regelmäßig am Wochenende einfach wandern in den Alpen und die hat sich jetzt 'n Tattoo stechen lassen mit mit Bergen, ne und ich glaube da, hä Tattoo mit Bergen und ich glaube, das sagt ja deutlich was aus.
Ah. Ja, auf jeden Fall, ne, also so 'ne gewisse Verbindung auch. Dass es ja auch 'ne Symbolik ja auch irgendwo darstellt, ne, so 'n Berg, was er jetzt so vermittelt generell.
Ähm, ja, also, das kann ich mir auch vorstellen. Also, die diese dieses Symbol für die Höhe und die Größe und, ähm irgendwie ist es ja auch noch ne Grenze, ne? Es ist ja auch 'ne natürliche Grenze die man dann, äh, immer irgendwie, äh, erk äh, erklettern kann oder, ja das ist das das hat auch irgendwie was Besonderes.
Auf jeden Fall, ja. Welche Aktivitäten machen dir denn da am meisten Spaß? Du hattest hier eben schon über Snowboard geredet, ne snowboarden in den Bergen. Gibt's da noch was anderes, was du schon mal gemacht hast? Also, so Klettern, ne, oder gibt's ja auch so oder so auch Skifahren ist ja auch Teil davon irgendwo.
Genau. Also, richtig professionell klettern ist jetzt nicht so meins. Ähm, ich würde gern mal, ähm, einfach so 'n bisschen, ähm, ja, an an leichteren, äh, äh, Steinen hochklettern. Das macht Spaß, aber es muss jetzt nicht lang sein, ne? Skifahren Skifahren ist nicht so mein Ding, habe ich nur in 'nem Skikurs mal gemacht in der 7. Klasse, lange her. Eis-Klettern würde ich gerne mal probieren ich erzähle hier ganz viel, aber pass auf. Und, ähm, schlicht und ergreifend Schlittenfahren macht auch total Laune, ja, den den Ziehweg runter. So ganz simpel, einfach Schlittenfahren.
Okay. Auf altmodisch, einfach den alten Schlitten den alten Holzschlitten auspacken und dann einfach runterfahren, oder? Das ist so das dann. Okay, ja, ne, das finde ich super. Ja und, äh, wenn wir jetzt mal irgendwie, ja, versuchen, die andere Seite zu beleuchten, damit wir auch am Ende gucken, ja, was du dann was dich da irgendwie mehr so fasziniert. Was ist es denn dann am Meer oder ja, an der Küste? Was ist da, was dich so fasziniert? Ist es das Rauschen oder die Sonne oder was ist es da?
Genau, den alten Holzschlitt ja. Mhm. Ich würde sagen, es ist das Glitzern vom Wasser. Äh, wenn du da 'n bisschen rausschwimmst und, ähm, auch echt wirklich mal so so 'n 1/2 oder 1 Kilometer rausschwimmst, wo dann auch schon wieder die Küste 'n bisschen weg ist. Und dann bist du im Wasser und auf der anderen Seite siehst du einfach überhaupt gar kein Land mehr, ne? Und dann legst du dich aufm Rücken im Wasser und treibst rum, die Sonne scheint, alles glitzert. Das ist irgendwie 'n Gefühl von Freiheit, aber friedlich. Das ist nicht so dieses diese abenteuerliche Freiheit, das ist so was was friedliches. Weißt du wie ich meine?
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also, du hast das Gefühl von: Alles ist gut eigentlich, genau da, wo du grade bist und, äh, das macht diese Spannung ja auch irgendwie raus, ne? Völlig verständlich, ja. Also, du fühlst dich eher entspannter im Wasser als, ja, irgendwie, ja, so super körperlich aktiv und energiegeladen und schwimmen und, äh, kreativ und so was, oder?
Genau. Genau. Also, ich gehe auch aktiv, äh, manchmal schwimmen, aber jetzt speziell auf die Küste, ähm ich schwimme 'n bisschen raus und dann lege ich mich einfach aufm Rücken im Wasser und lasse mich treiben, ne, und das ist genau wie du's sagst, einfach Pause machen, Ruhe, Frieden. Ähm, äh, besser kann man gar nicht abschalten vom Alltag. Wirklich nicht. Es gibt nichts, was besser geht als zum Abschalten.
Ja, auf jeden Fall. Jetzt, wo du das sagst, hast du denn auch, ja, so 'ne Erinnerung oder 'n Moment, was du so, ja, verbindest mit der Küste oder generell mit dem Meer, was ja, was sich sehr, äh, ja glücklich stimmt oder wo du immer dran denken musst bei diesem Thema?
Ja, ich denke schon eine ganze Zeit dran, wie ich diesen Sommer, äh, im botnischen Meerbusen war. Ähm, da kannst du ewig lang rauslaufen, das ist 'n relativ flacher Strand und, ähm, das ist total cool und weil weil d da kommst du recht ganz easy sehr weit weg vom vom Strand, aber es ist ja auch alles sicher, da sind keine hohen Wellen. Äh, und ich sehe da noch alles. Ich habe das ganz gena ganz genau das Bild vor mir, vor den Augen. Auf der so 'n bisschen, ähm, auf der linken Seite ist das andere Ufer, 'ne? Das ist ja 'n bisschen so 'ne U-Küste dann oft und also so geformt wie 'n U und da steht da noch 'n Leuchtturm, ähm, rechts hinten ist noch 'ne Insel und da fahren da fährt manchmal noch 'n Schiff vorbei. Ich habe das ganz genau vorm Auge.
Ah, schön. Was ist denn so mit Sonnenuntergängen und diese klassischen Strandspaziergänge? Bist du da auch so 'n Typ für oder?
Ah, geil. Ja, absolut, da bin ich richtiger Romantiker. Ähm, Sonnenuntergänge haben wir in Portugal gesehen und, äh, hier in Schweden will ich mal die Sonnenaufgänge mitnehmen. <chuckles> Habe ich aber noch nicht geschafft. Genau, weil da geht's ja ist der Osten hier.
Ah, okay. Ja. Jetzt hattest du ja auch eben gesagt bei den Bergen, dass du, ne, vor allem „dieses Gefühl von am Leben Sein und diese Verbundenheit gefühlt hast und an der Küste dann diese Entspannung und diesen, ja, inneren Frieden auch irgendwo“. Wenn du es jetzt mal vergleichen müsstest, so sind also, bist du dann eher generell einfach so 'n Berg-Typ oder eher so 'n Meer-Typ oder wirklich beides?
Ey, es ist richtig schwer, auf jeden Fall, auf jeden Fall beides, ähm, aber ich glaube, wenn ich wählen müsste, würde ich doch noch eher die Küste sagen.
Ah, okay, so, ne, da gibt es natürlich wahrscheinlich auch so 'n ausschlaggebenden Grund für, obwohl du ja beides sehr, sehr liebst. Warum würdest du dann, ja, eher zur Küste dann doch tr äh, tendieren?
Ich glaube, der Berg ist einfach weil bei den Bergen hat es einfach viel mit Wintersport zu tun bei mir und das ist halt einfach z zeitlich sehr begrenzt, während g wohingegen du an die Küste kannst du immer gehen. Und, ähm, bei Küste denke ich halt auch an Wasser, auch wenn es jetzt eigentlich auf Meer bezogen ist, ja, aber, hm, ich denke halt auch an ne an n' an n' großen See, der dann gefrieren kann, da kannst du auch im Winter Eislaufen gehen. Und außerdem, ähm, Wintersport ist halt auch immer 'n bisschen teuer, das ist halt auch immer so 'ne Sache.
Ja, das ist natürlich auch 'n Faktor, ja. Also, würdest du sagen, dass, ja, die Küste, das Meer so 'n Freund ist, den du ja immer vertrauen kannst, der immer da ist quasi, ne, der nicht, äh, <snorts> so würdest du das so beschreiben, oder?
<laughs> Ähm, ja, äh, Freunde ja, finde ich coole Metapher ist neu für mich. Ähm, denke ich denke ich, das kann ich mal a ab sofort so anwenden. Ja, es ist auf jeden Fall du kannst immer an die Küste gehen, ja? Ähm, kostet nix und ist eigentlich immer schön. Es sei denn, es stürmt jetzt vielleicht irgendwie.
Genau, darauf wollte ich nämlich auch hinaus. Jahreszeiten, Sturm, Regen, Gewitter, was das anbelangt. Gibt's da Jahreszeiten, in denen du, ja, lieber ans Meer gehst oder Jahreszeiten, wo du lieber dann, ja, in die Berge reist?
Hm. Mhm. Also, ich glaube, wenn's stürmt, wenn's regnet, ist beides nicht so geil, ne? Aber ich überlege mal was ob's jetzt irgendwas gibt, was was noch schlimmer wäre. Ich glaube, die Ber Berge wären bei schlechtem Wetter schwieriger, weil da kommst du schwerer weg. Von der Küste hast du wahrscheinlich eigentlich dein Auto am Parkplatz und kannst schneller kannst du wieder wegfahren. Von daher würde ich sagen, wenn's wenn's stürmt, wäre mir die Kürste noch eher lieber.
Mhm. Ist dann definitiv praktischer, ne? Dann auf jeden Fall schneller wegzukommen, wenn's dann zu so 'nem Fall kommt auf jeden Fall.
Mhm.
Was würdest du denn sagen, wenn du jetzt mal, ne, dir die Gesellschaft anguckst und ja, die Menschen, die sich aufhalten in den Bergen oder in Küsten, sind das alles eher so Bergtypen oder eher Meertypen?
Ui, ähm. Doch, da sagst du was. Also, da d ich glaube, da siehst du ganz viele Leute, weil also, du siehst ganz viele Leute, die die wo du wirklich sagen kannst, das sind Bergtypen, u Bergtypen und es gibt wirklich ganz viele Leute, die Meertypen sind. Ich glaube, das kann man echt sagen. Spannend, dass du das so erwähnst, weil, ähm, ich glaube, das liegt einfach daran, dass, ähm, Berg und Küste oft einfach ganz weit auseinander sind und manche Leute wohnen einfach eher an näher an den Bergen und fahren dann in die Berge und die anderen Leute zieht's irgendwie ans Wasser.
Ja, auf jeden Fall. Findest du, das sagt auch irgendwas über den Typen aus? Also, ob du jetzt so Berge oder ne, die Küste präferierst, sagt das so 'n bisschen was auch über den Charakter von 'nem Menschen aus?
Ja. Hm, ja, würde ich schon sagen, würde ich schon sagen. Ich bei bei Menschen, die gern an die Küste fahren, da denke ich o e eher an Leute, die arbeiten und da Urlaub machen, um sich da einfach entspannen, ne? Also, ganz viel einfach ans Mittelmeer fahren, ähm, oder Spanien da, ähm, und sich da eben 'nen Urlaub machen, um zu entspannen. Und bei den Bergen, da da denke ich ganz viel an Leute, die so Outdoor-Typen sind, die auch klettern und, ähm, Campen, Gaskocher und die sich da 'n Zelt aufbauen, so richtige Naturburschen, ne? Die da mit so 'nem großen Van unterwegs sind, wo sie sich den sie sich eingerichtet haben. Ich glaube, das ist schon 'n anderes Klientel.
Ah. So richtig Survival dann auch? Meinst du das eher? Also Leute, die dann wirklich versuchen, ja mit wenig auszukommen oder die halt einfach gerne ja in diesen Orten leben?
Äh, ja also schon tatsächlich so 'n bisschen Survival, ne? Oder nicht unbedingt so extrem abenteuermäßig aber s ebenso basic aufs Nötigste re reduziert, ne? Ich glaube da gibt's also Berge ist echt eher so für dieses Klientel. Kann natürlich jetzt auch nicht alle über einen Kamm scheren, aber so das ist so 'n bisschen, ja, mein Vorurteil.
Super viele Leute sind ja auch ja eher eher Fan dann von so Städtereisen und shoppen gehen und, äh, ne? Auch bisschen so die Kultur, die Stadtkultur von von vielen Orten mitnehmen. Wie stehst du denn dazu? Also, wo ist der Punkt, wo du sagst, okay, ne, da bin ich schon eher lieber in der Natur als, ja, zu den ganzen Menschenmengen in der Stadt irgendwie zu gehen?
Ah, mich zieht's nicht in die Menschenmenge, gar nicht, gar nicht. Also, ich will tatsächlich eher meine Ruhe haben, ähm, auch wenn jetzt irgendwie ich bin ich bin auch bei Wintersport nicht so der Hüttengaudi-Typ, ne? Ich will einfach ich will den Sport machen da runterfahren und dann setze ich mich oben auch gerne auf die Alm und entspanne da, ja, aber ich muss da kein Après-Ski machen oder so. Von daher, also auch Menschenmengen in der Stadt brauche ich jetzt nicht so.
Ja, okay. Okay, also in beiden Fällen, sei es jetzt an der Küste oder in den Bergen oder selbst wenn du in der Stadt, äh, dann auch mal bist, geht's dir auf jeden Fall darum, dass du so 'n ja ruhiges Umfeld hast und keinen Stress und, ja, keine Hektik am besten, oder?
Ja genau. Es ist wirklich Entspannen, Ruhe, ähm, oder halt gut Wintersport, ne? Aber es ist auf jeden Fall ähm, ich brauche nicht diesen Trubel.
Okay. Ja, ne, auf jeden Fall, ja, superinteressant zu hören, was du so erzählt hast, deine Erfahrungen und ja, was du sowohl mit den Bergen als auch mit der, ja, Küste irgendwie verbindest, wo du da die Unterschiede machst und ja, was dann so deine präferierten Zeiten sind und so was. Hat mich sehr gefreut, darüber zu reden und ja, diese Erfahrung mitzubekommen.
Ja danke, war auch schön. Danke dir. Tschau, tschau.